नमस्कार, कैसे हैं आप?
नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो अ, मैं आपको मतलब कल मैं ऐसे ही बैठा था तो मुझे एक बहुत पुराना झगड़ा याद आ गया अपना। तो, <chuckles> तो वो मतलब मेरे ऐसे दोस्त से था जो मेरा मतलब बहुत ही खास था। और फिर धीरे-धीरे अ, जो मेरा झगड़ा है वो इस तरीके से सुलझा कि जब हम में थोड़ा-सा गैप आया औ और जब दूरियाँ बढ़ीं अ, मुझे ऐसा लगा कि अरे यार! हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। जब हमने सोचा एक-दूसरे के बारे में, तो वो ट्रिक पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि एक गैप होने से भी आपके बीच में झगड़ा सुलझ सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है? आप क्या बोल सकते हैं इसका मतलब? <chuckles>
जी।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 जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ पर अम, अ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ थी, मेरा भी एक बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हैंगऑउट करते थे। तो हम 3 दोस्त थे, लड़कों का 3 दोस्त का ग्रुप आपको पता ही है कैसा होता है। तो <chuckles>
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल 3 मस्कटियर्स ऐसे करके कुछ है। <laughs>
अ, 3 मस्कटियर्स जिसे हम कह जी, जी, बिल्कुल। तो हम वैसे थे, तो हम हम तीनों से मतलब हम तीनों के इंडिविजुअली हम तीनों से मतलब पूरा कॉलेज हम तीनों को जानता था कि ये इस चीज़ में है ये इस चीज़ में है ये इस चीज़ में है। तो अ, क्या कहते हैं, हुआ ये एक दिन क कोई कुछ तो भी विषय था कि हम लोग की कुछ तू-तू, मैं-मैं हुई और वो बहुत ज़्यादा हीटिड आर्गुमेंट हुआ। तो अब वो जो मतलब सारी फसाद की जो जड़ थी, वो, वो था। पर फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दोस्ती है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं म मतलब सु सु सुलझावा कर लेते हैं सुलझा लेते हैं, ये-वो। पर सुलझाने के बाद भी अ, उन्होंने हमसे ऐसा किया कि उससे थोड़ी क्या कहते हैं, ख़फ़ा, नाराज़गी ये सब दिखाई।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके। अ हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
हुआ कि आगे भी मैंने बहुत प्रयास किया। फिर ब बाद में यही हुआ कि उन्होंने ये ज़्यादा सही समझा कि ना ही हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है तो आपको मेरे ख्याल में इस चीज़ से मैं ये सीखा कि लोगों को जाने भी देना देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो कोई इंसान जो है परमानेंट चीज़ नहीं है, यादें हैं या हो सकती हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर सीखा था कि क्या कहते हैं आपको पेशेंस कहीं न कहीं आपका पेशेंस भी बढ़ता है इन सब चीज़ों से। कहीं आपकी लोगों को समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपका क्या विचार है इसमें?
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, बिल्कुल अ, जो भी आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है। अ, तो जो भी आपने अभी बताया तो अ, तो उसमें आपने मतलब क्या कोशिश की थी मतलब उस झगड़े को सुलझाने के लिए क्या किया था? जैसे अ, मैंने क्या किया था, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। तो जो हमारे बीच में गैप आया, मैंने उस अ, गैप का या फिर उस झगड़े ने उस गैप का इस्तेमाल करके झगड़ा सुलझाया। अ, तो जैसे कुछ लोग होते हैं वो सॉरी बोलते हैं, कि चलो यार अपन में क्या होना है। तो आपने ऐसा क्या ट्रिक अपनाया कि वो झगड़ा सुलझा जो भी आपके बीच में हुआ?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

इतना क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा था मैं बल्कि मतलब व्हाय आर यू कम्प्लेनिंग?
ओके, ओके, ओके।
तो मैंने उस फिर जब जब हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने उस चीज़ बोली थी, मैंने कहा भाई मैंने क्या कहते हैं, रो नहीं रहा था, आई वॉज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग कि मतलब तू मेरे को मेरी जिंदगी में मतलब क्या तेरा अहमियत है जिसे बोलते हैं। <sniffs> तो जब मैंने उसे यह चीज़ समझाई थी वो कहीं न कहीं समझा इस चीज़ को, मगर फिर भी क्या कहते हैं रास्ते अलग हो ही जाते हैं दोस्त लोग के तो इट्स आइ आइ मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही है। दोस्त लोग आते-जाते बनना ये सब रहता है। बात तो मैंने भी करी थी कोशिश करी थी मैंने भी बात करने की, उसके बाद भी पर हाँ, नहीं हुआ, पर हाँ जब भी उसे जब कभी भी उसे मदद भी चाहिए रही थी कि एक बार <chuckles> उसकी बस लेट हो गई थी तो मैं कुछ खा खाने क खा रहा था और फिर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं थी तो मैं नीचे गया था लेने, जब मैं ऊपर आ रहा था तो अ, क्या कहते हैं वो बोला "भाई बस लेट हो रही है छोड़ देगा?" तो हम लोग कभी मतलब हम लोगों ने 3-4 महीने से बात नहीं करी थी, पर उन्होंने जब ये बोला मैंने कहा, "चल कोई बात नहीं यार इतनी तो इंसानियत है मेरे अंदर स" तो मग ये ऐसा ऐसा भी होता है, कि
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ अ जी, जी, जी। समझ सकता हूँ और मेरा भी मुझे एक इंसिडेंट ऐसा ही याद आ रहा है। अ अ, वो होता नहीं कि आप जैसे कि कभी-कभी अ, भले वो आपका अ, आपके विचार मिल रहे हैं आपके दोस्त से या फिर
जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी।
अ, सब कुछ जो भी वो सोच रहा है आप उससे पहले सोच ले रहे हो कि ये, ये सोच रहा है करके लेकिन कभी-कभी होता है कि हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं अ, तो ऐसा ही एक बार हुआ कि वो अ, कुछ हम लोग राजनीति के बारे में बात कर रहे थे उस वक़्त और वो पक्ष में बात करने लगा और मैं विपक्ष में बात करने लगा, तो ये होते-होते, होते-होते अ, वो बिल्कुल अलग लेवल पे पहुँच गया और फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। अ, और फिर हम थोड़ा-सा वो वहाँ पर बैठे थे थोड़ा अ, <chuckles> आप जानते हैं वो पार्टी वगैरह भी चल रही थी, तो उस समय और ज़्यादा गुस्सा आती है, तो फिर वो चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ उस वक़्त तो मैं भी गुस्से में था, मैंने कहा, "चलो ठीक है जाओ और अब मैं भी सो गया, वो भी सो गया।" लेकिन मेरा ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलो सुबह बात करेंगे इससे सब सही हो जाएगा लेकिन मैं सुबह उसको मैसेज किया, उसने कॉल पे मुझे ब्लॉक भी कर दिया, फिर मैंने हाँ, इतना ज़्यादा हो गया, फिर मैंने उसको बहुत लंबा मैसेज लिखा अ, पूरा कि अ, किसी तीसरी चीज़ की वज़ह से ऐसा क्यों करना है? मतलब जो भी मैं प्रॉपर कर सकता था मैंने उसमें सब कुछ मैसेज में लिखा और टेक्स्ट मैसेज किया क्योंकि व्हाट्सप्प पे भी उसने मुझे हटा दिया था, तो मैंने किसी तरीके से वो मैसेज उस पर पहुँचाया और फ़ाइनली फिर उसने जाकर वो मैसेज उसने सीन करने के बाद भी 2-3 घंटे बाद मुझे कॉल किया कि चलो आता हूँ मिलते हैं। बस, तो इस तरीके से मैंने एक और झगड़ा मतलब सुलझाया और मतलब वही होती है ना प्रतिक्रिया बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रिया वो एक्शन का रिएक्शन उस टाइप की चीज़ें तुरंत-तुरंत होने लग जाती हैं।
जी। जी। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। उ, हुँ।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 जी। हुँ, हुँ। जी। अरे, अरे, अरे! जी। जी। हुँ।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 सुलझाया हुँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी।